Thì vì mình muốn thích rau nào thì mình bỏ vô thôi bà, kiểu, kiểu vậy. Ờ, ừm, ừm, đúng rồi, đúng rồi, thì thì cũng đơn giản về cái mặt nấu nhưng mà cái mặt sơ chế cực quá, lột tôm rồi còn bằm nhuyễn này kia nữa, trời ơi, nó cực. <chuckles> Ờ.
À. À, vậy á hả? Ừ, Ô kê. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ừ, trời ơi, nghe bà kể đúng vất vả luôn á, tại tôm tui cũng hổng thích ăn tôm lột sẵn bởi nó hông có ngọt, về nấu nó hông có ngọt. Tôm mà tôm tôm chưa chưa lột á, về bà luộc bà lấy lấy nước bà nấu nước lèo thì nó ngọt hơn. Ừm, bởi vậy, ừm.
Ừm, ừm.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
Ừ. Đấy. Ừm. Ừ. Ờ, OK bà, cũng cám ơn bà đã trò chuyện với tui về cái chủ đề đói bụng ngày hôm nay nha. Ờ, ờ, chúc bà buổi tối tốt lành ha. Bye bye bà ha. Ừ, chào bà.
Ừm hứm. Ờ, OK nè, à, <laughs> giờ đi ăn cơm nè. <laughs> Ô kê, cảm ơn bà, tạm biệt, tạm biệt.